Eh, tenta fazer o que você tá ali fazendo, e continua fazendo sem colocar muitas pessoas e gente, fazer a sua parte, eu acho, que é interessante. E e se tiver essa oportunidade. Se não tiver, eu não falaria, se fosse a minha opinião, sabe, eu não falaria. Eu ficaria quieta, eh, porque você v você vai assumir, por mais que você vai ser uma mediadora, né, ali, né, do dos 2.
Uhum. Uhum. Uhum. E e também eu fico pensando, às vezes eu vou mediar, mas como que eu vou apontar pra ele também que é né, que ele agiu errado? <chuckles> No
Exatamente. Ele não Exatamente. Você não vai você vai f s e ele e ele está é o superior, né. Você vai falar você vai falar com ele, talvez ele não goste, né, do seu ponto, ali, de vista, e cria uma uma situação ruim com você também, e aí você já começa você tem medo, vai que ele começa também a perseguição, né, esse negócio chato que você sentiu da outra vez. Mas e eu vejo assim, que sabe que o que você tem que ver, que você leva tudo a sério, e isso é muito bom. Você tem muita responsabilidade, e isso é muito bom, né. E e fazer a sua parte. Eu acho que você está fazendo certo, está tudo bem ali. Não mexe <chuckles> muito, deixa
É, experimen uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Hum. É. É que assim, eu eu tentei muito ontem, né, quando eu encontrei ela por acaso, eu tentei muito convencer ela do contrário. Falei assim: "Não, essas coisas acontecem. Isso é pra, meio que, né, pra gente ser mais forte do que isso". São detalhes, são coisas, né, que caráter. Ninguém pensa igual a todo mundo, a gente tem que aceitar as pessoas como elas são, né. Ninguém vai agradar a gente 100% do tempo, sempre tem aq aquela aquela rixinha, né. Na nossa família nossa família, as pessoas que estão mais próximas não fazem tudo o que a gente quer, né. Não agem como a gente quer. Então
Uhum. Sim. Exatamente. É verdade. É, exatamente. Às vezes um filho, né, não faz o que a gente quer. Ta eh, né, a pessoa mais próxima. Exatamente, eu acho também isso, eu acho também. Essa eu tenho essa visão também. É
Uhum. Hum. Sim. É. É. Mas a minha dúvida era realmente essa, né, se eu falava com ele, porque eu estou percebendo que ele está me colocando nessa posição de mais, eh, responsabilidade, como um braço direito, e se eu não falar com ele que eu encontrei ela, se seria meio que uma coisa de não sei se traição, mas: "Ai, eu podia ter falado, tentado melhorar ali", mas se isso for trazer pra minha vida, né, igual você falou, mais, eh, malefício do que benefício, realmente é melhor ficar quieta.
Uhum. Beneficio